Oh, a ada karena ak eee, gini, eee, kekurangan aku untuk menjaga, eee, keuangan terutama ya manajemen, eee, uang ya, itu kan aku enggak bisa ya, tapi itu dia luar biasa bagus sekali gitu kan, mmm ah, itu tuh yang menjadi kayak, "Wah ini jarang banget loh menemukan orang yang pinter dalam, eee, manajemen uang terutama, kayak waktu juga." Dan itu ngebuat aku untuk berpikir ulang kembali, oke. Makanya aku bertahan karena itu sih sebenarnya sebabnya gitu kan, karena anaknya juga perhatian dan itu menurut aku, eee, ini patut untuk dic bukan dicoba sebenarnya, lebih tepatnya kayak <chuckles> eee, enggak ada salahnya kan belum satu rumah tangga, maksudnya, eee, melihat lagi lebih dalam dirinya itu seperti apa gitu, itu kalau aku.
Oh. Mhm, mhm. Iya pastinya, iya. Bagusnya, oh, wah, heeh heeh. Mhm. Mhm. Oke, iya. Mhm mhm. Mmm. Mhm. Iya iya iya. Iya iya iya iya iya iya iya iya. Mhm, mhm mhm. Mhm. Iya. Oke, iya. Jadi waktu itu, Kak, berap butuh berapa lama, Kak kalau untuk Kakak sampai perasaan sayang itu biasanya muncul dari misalnya awal bertemuan kemudian saling cocok-cocokan dulu, ketemu-ketemunya itu berapa lama bagi Kakak tuh?
Wih. Eee, o oh, <chuckles> kalau bisa dibilang cukup lumayan lama ya, Mbak, 3 tahun kayaknya, ya 3 tahun samp heeh, 3 tahun.
Oh, gitu ya. Oh 3 tahun baru baru ya oh, wow. Mmm. <chuckles>
Heeh, itu lama juga kan, maksudnya. <laughs> Da dan itu kesabaran aku, wah, cukup eee, baru kayak gini loh, ini belum satu rumah nih, kalau udah satu rumah yang pasti yang bete bakal aku itu, gitu kan.
Iya, heeh. <laughs> <laughs> Ah, aduh iya.
Wah, aku sebenarnya orangnya juga keras kepala gitu kan, Mbak, dan kalau, eee, dianya juga keras kepala, pastinya kan itu akan bertabrakan kan. Iya kan? Iya makanya itu aku mencoba untuk merubah diri aku dulu deh gitu, eh, ternyata lama-kelamaan aku, eee, terenyuh gitu, terus dianya juga udah bisa kayak, eee, bersabar juga, ya udah sampai sekarang. Insyaallah iya tahun depan iya
Mmm, mmm. Iya. Oh, enggak bi kalau dua-dua keras kepala. Iya. Iya betul, iya iya heeh heeh. Mhm. Mmm, mhm, iya betul. Mhm. Eee, nah. Oke. Ya udah mulai sayangnya, perasaan sayangnya udah zapa tambah lagi ini, oh, begitu ya. <laughs>
Iya. Tahun depan insyaallah kita menikah gitu kan.